Tapi, eee, makasih ya sarannya. Tapi aku tuh sempet kepikiran ini loh temen aku kan pernah cerita ya dia itu, eee, tetap memiliki pekerjaan sebelum resain. Nah pada saat, eee, dia rasa capek terus dia juga tetap melamar pekerjaan lain, tapi dia dihadapkan kondisi pada, eee, perusahaan barunya ini meminta, eee, percepatan untuk masuk kerja, yang awalnya kan ada 1 bulan notice period. Tap iya, nah dari perusahaan barunya itu minta jadi 2 minggu. Nah akhirnya semenjak dia, eee, resain secara terburu-buru di perusahaan sebelumnya, dia nggak dapat pesangon tuh, kan sayang banget ya udah bertahun-tahun kerja terus dia nggak dapat pesangon. Nah aku juga khawatir seperti itu. Takutnya ketika aku melamar pekerjaan baru dan alhamdulillahnya keterima, aku takutnya perusahaan yang baru itu meminta, eee, periode 2 minggu lebih cepat daripada sebulannya. Itu gimana ya kalau seperti itu?
Gitu sih. Mmm. Mmm. Hmm. Mmm. Ya, betul. Mmm. Mmm mmm. Wah aku mengerti banget sih kekhawatiran kamu ya seperti itu. Tapi setahu aku ya, yang namanya perusahaan yang bonafide itu tidak akan mungkin loh, eee, tidak memberikan haknya karyawan ketika dia memang akan pindah ke tempat yang lain kan. Nah mungkin kamu juga bisa cek dulu nih dari kontrak kerja kamu sebelumnya. Ada nggak di pasal-pasalnya gitu yang menjelaskan ketika kamu, eee, pindah itu akan seperti apa? Jadinya ketika teman kamu mengalami hal itu mungkin kan dia berbeda perusahaan ya sama kamu sekarang, mungkin berbeda gitu kan. Nah mungkin kamu bisa ngecek dulu nih dari kontrak kerja kamu sebelumnya apakah ada tuh, eee, peraturan seperti itu. Nah kemudian kalau masalah pesangon, kayaknya pesangon itu memang nggak diberikan ketika di dia adalah karyawan pindah deh, lebih ke orang yang di-layoff kan sebenarnya. Mungkin maksud kamu bukan pesangon kali ya, lebih kayak ke gaji ya? Gaji pokok atau gaji terima kasih ya, seperti itu ya?
Iya. Bener sih. Betul. Mmm. Iya bener sih. Ah, iya. Oh, m heeh, iya aku ralat deh, maksud aku itu insentif, iya bener bener, kamu bener, bukan pesangon. Iya.
<chuckles> Oh, oke oke. <chuckles> Iya makanya aku tadi agak agak sedikit bingung nih tapi nggak papa, kita udah klarifikasi lagi ya. Jadi memang, eee, pesangon itu memang tidak diberikan, nah tapi kan sebenernya yang tadi aku bilang ya, ketika memang kamu ada kekhawatiran, coba deh kamu lebih banyak, eee, mencari informasi aja, informasi yang lebih detail gitu. Yang mungkin ketika awal kamu, eee, bekerja di tempat itu kamu kayak, "Ya udah deh, yang penting mah tanda tangan dulu ajalah, yang penting masuk kantor," gitu kan. Nah tapi ketika kamu mau keluar ya kamu bisa lebih detail lagi nih, baca lagi ulang si kontrak kerjanya, apakah ada peraturan-peraturan yang didetailkan dulu seperti itu. Nah jadi kan kamu juga ada cadangan ya ketika memang ada kejadian yang tidak terduga, kamu juga jadi bisa meng-handle itu gitu, jadi tahu harus bertindak seperti apa, seperti itu sih.
<chuckles> Maaf ya. <chuckles> Mmm. Oke. Iya. Mmm.